あの、普段映画とか、あの、ドラマとかそういうのを観られると思うんですけれども、あの、そそういうの観られる時って、あの、映画館とかで観られる派なんですか？それとも家で観られる派ですか？
うん。 うん、ね。 ああ、どっちも好きですけど、もうどっちかって言われたら、もう絶対、映画館です。
はい。 ああ、やっぱ、それはなんか、映画館の方が雰囲気出るとか、そういうことで、なんすかね？
うん。 あ。 そうですね、私の中で映画館で観るのって、なんか、ご褒美というか、ま、あの、現実から切り離されるふいんきが、うん、もう没頭できるのが映画館なので、映画館選びますね。
うーん。 はい。 ああ。いいですね。で、あの、どれくらいの頻度で、あの、映画館って行かれますか？普段は。
うーん。 ええ。 あ、そうですね。えっと、ちょ調子がいいというか、なんとなく、あの、スケジュールができた時は、月に2回ぐらい行けるのが理想で、でも最低、えっと、月に1回は、い行こうかなって思ってますね。
うん。 はい。 うーん。あの、普段なんか、そそうやって行かれる時って、どのようなジャンルの映画、観られることが多いですかね？それともなんか色々色々なんか、もうそん時バラバラみたいなそんな感じですか？
はい。 あ。 あ、そうですね、ジャンジャンルであんまり選んだりしないんですけど、私、あの、会員になってる映画館があって、そこはですね、割と自分の好みのものが多いんですよ。なので、えっと、そこでやってるものなら、まあ、そんな間違いないかなみたいな。
あ、はい。 うーん。 はい。 うーん。
感じで、うん、その自分のスケジュールに合わせて選びますね。
あ、なるほど。あの、そこの、あ会員になられてる映画館ってのは、なんか、結構おっきい映画館で色んな、あの、映画うーん、なんなんだろう、映画映画館ってのが、あ、あの中に入ってる、すなんかシネコン的なやつなんすかね？
はい。 うん。 ええ。 あ、そうですね。あの、いわゆる、あの、何だっけ。
はい。
色んなモールとかに入ってるような、おっきいところじゃないんですけど、でも、み3つは映画館があって
はい。 うーん。
それで、え、えんと、選べますね、3つは。
うん、なるほど。結構なんか、あの、新作も、あの、昔のやつも一緒にやってるみたいな感じですかね？そこは。
うん。 あ、そうですそうです。えっと、新作、え、いわゆる、あの、何だろう、ハリウッド映画みたいなのは少ないんですけどうん、でも新作と昔のリバイバルをやったり、うーん、なんか、そういうバランスがいいですね。
ふーん。 あ、はい。 うーん。 なるほど。あ、なんか、そういうとこだったら、寧ろなんか、あの、自主制作とかインディーズ系のものとか、アートハウス系のものとか、そういうのもやっぱり、やってるみたいな感じなんすかね？
うん。 ええ。 あ、インディース系があるのかちょっと分かんないんですけど、でも、いわゆるよく、あの、広告がバーンっと出るようなものよりは、色んな国の、ね、アメリカばっかりじゃなくて、ヨーロッパとか、なんだろう、台湾、中国とかね、色んな国のをやってて
うん。 はい。 うーん。 ほう、おおお。
ね、ななかなか他の映画館ではやってないものが見れたりしますね。
ああ、いいですね、それは。うーん。じゃ、そういう、なんか、ま、要はそのメジャーじゃないものってのを結構、あの、上映されてるって感じなんすよね、そこは。
うん。はい。 うん。 あ、そうですね。はい。
うーん。じゃ、そういうのって、あの、ま、海外の作品とかだと、吹き替えのものよりも、やっぱり、あの、字幕の方が多いですよね、そういうのだと。
うん。 ええ。 ああ。 あ、そうですね。あの、何だっけ？夏休みとか冬休みは、子供が好きなものが吹き替えでも入ってたりするんですけど、大抵はそうですね、そう言われれば、ほぼ字幕ですね。
うーん、うん。 はい。 うーん。じゃあ、あの、字幕の方の見るのってのはあまり抵抗がないっていう感じですね。
あ、そうですね。昔は嫌だったんですけど。あの、今は、その、俳優さんの声声？が聞けるのがやっぱり、うんうん、生の声が聞けるので、字幕がいいですね。
うん。 はい。 うーん。 なるほど。うん、じゃ、そういう、あの、うん、話題作だったり、ま、話題作じゃないけどそこの、あの、何を見ようかなっていう、ま、基準は、まず、あの、そこの映画映画館でやってるかどうかっていうのにまず、あの、おっしゃられたんですけども。はい。それ以外にも、なんか、例えばこれが話題だから見に行こうとか、そういうのってありますありますか？
うん。 あ、ああああ、はい。 ええ、あ、ありますね。あの、いわゆる、あの、すごいですよね。もう、な何週間も続いているような映画とか全然見る気がなかったけどそんなにいいなら見てみようかなと思って映画館変えることはありますね。
うん。 はい。 うーん、なるほど。うーん。その、映画館、ま、変えること、そういう、うーんと、内容によって変えることって、あの、今おっしゃいましたけれども、例えば、その、音響とか、あの、映像の、ま、見え方みたいなそういうので、なんか、あの、変えられるってことはありますかね？
ええ。 はい。 うん。 え。 あ。そうですね。ま、基本は私は、あの、映画館の普通の席で十分楽しいんですけど、なんか、たまに、なんか、ちょっとなんかプラスで500円とか出して特別な音響の、シアターがあったりするんですけど、なんかそこしか空いてない時はそこを、あの、みみ見てみて、あ、やっぱ音響こんな違うんだ、みたいに、あの、お金プラスしても損はしないんだなみたいなのを感動することありますね。
うん。 はい。 うんうん。 はい。 うーん。 なるほど。うんうんうんうんうん。
ええええ。
それじゃあ、あとは、そうですね。あの、なんか映画祭とかありますよね？時々。はい。そういうのとかってなんか、あの、そういうプログラムとか見に行かれたりとかします？
あ、はい。うん。 ああ、なかなかね、映画祭の存在は知ってても、それに、むあの、さ参加したというか見に行ったことはないですね。
うん。 ああ、はい。うーん。なんか、そういうので結構なんか、あの、ショートフィルムとか、そういうのを、あの、そればっかり、ショートフ短編だけ、あの、映してるあ、ま、上映してるっていうのもあるんですけども、そういうのとかってなんか、見に行かれたこととかってありますか？
ええーええ。 うん。 あ、はい。 あ、うん。あのね、ラジオで聞いてて、あ、いいついつか行ってみたいなと思いながら、まだそれ、うん。み見たことないです。
うん。 あ、はい。いいですよね。うん。
うん。あ、ね、なんか良さそうですよね。私、本当、長いのしか見たことなくって、しかも、あれですね、そんな、ゆ有名じゃないというか、そういう方のも見れたりするんですよね、ああいうのって。
ね。 うーん。 うん、確かに。うーん。
へえ、面白そうです。
いや、本当、うん、そうですね。あの、じゃあ、その、今、あの、よく行かれる、その、会員にななられてるとこで、なんか見られた映画ってのを、あの、家に帰ってからもう1度、見るとかなんか、そういうこと、なんか、ストリーミングとか、なんか、そういう、 そういうとこであ、っていうのはありますか？
うん。 はい。 あ。 あ、そうですね。えっと、だいたいそこで上映された後、しばらく経たないと配信されないので。
うん。 あ、はい。
え、あの、直後で見ることは難しいんですけど、でも、何ですかね、帰ってから、あの、復習はしますね。
うん。 おお。というと、どのどのようにして復習され
え。 <laughs> そうですね。あの、なんだっけ？あの、ネネタバレというか、あれはどういう意味だったんだろうとかうん、あと俳優さん、女優さんの、他の作品何か出てなかったかなとか。
あ。 はい。 うーん。
それでまた次それはね、映画館で観るのは難しいので、配信で見てみたりとか。そういうのありますね。
はい。 うん。 なるほど。うーん。あ、じゃあ、今まで、その、例えば俳優さん、女優さんつながりで、あの、ん、そういう風に探していかれた中で、なんか、あの、面白いものに、予想外のものに出会ったみたいな、そういう、予想外の作品に出会ったみたいな、そんなことってありますか？
うん。 うん。 あ、えっとね、ありますね。なんか、あの、私、父が映画が好きで、だいたいですね、見見た後に、これ見ましたみたいに送るんですけど、そうすると、あの、次の「あ、その人出てたのこれ良かったよ」と教えてもらえたりして。それで見て面白かったのはありますね。
はい。 おお。 うんうんうん。 おお、それはどういうところが面白かったんですか？
あ、そうですね。何が面白かったかな。結構、うんと、いわゆるあのハリウッド映画みたいなこう、は派手派手しいのはないんですけど、なんというかその、その時代の、うんと、時代背景がすごくわかったりとか、とか人間ドラマとか、そういうなんか、こ心のう移り変わり、な何て言うんですかね、そういうのがあの昔の映画でも今と今でも楽しめるっていうのが、なんというか、人間として変わらないんだなみたいなのが面白かったりしますね。
うん。 はい。 うーん。 うん。 なるほど。うーん。じゃ、なんかその昔の映画とかって、なんか、うーん
ええ。 はい。
たまになんか、み観たいなっていうなんか、そういう風なことってあります？なんか、ほんとになんか、古い映画で、例えば、そうですね。あの、うーん、ちょちょっと、もう白黒の映画とかなんか、そよその、それぐらいの時の映画とか。
うん。 あ。 あ、そうですね。えっと、なんかその映画館でやって、ほんと昔の映画やってたりするので、そういうので、み観たりはしますね。観てみたいと思って。はい。
はい。 うんうんうんうん。 ああ、なるほど。 はい。あ、その映画館って何かあの特集とか、なんかそういうことみたいのやってるんですか？なんかテーマごとに。
あ、あ、もしかしてやってるかもしれないです。
おお。
うんうん、そうですね。それで私、多分見てるんですね。
なるほど。うーん。ま、そこの映画館で見て、うーん、今まで一番面白かったみたいな映画とかってあります？
うん。 ええ、なんですかね。いや、ちょっと今ね、パッと出てこないんですけど
うんうん。 はい。
もううーん、何ですかね。すいません、ちょっとタイトルがね、思い出せないんですけど、えっと、あ、でもね、ちょっとね、そこの映画館じゃないんですけども、ちょうど、えっと、半年ぐらい前にレ・ミゼラブルを、なんか久しびぶりにリバイバルでやってて、それは、あの、ひとりでほんと、よ夜に、に2回ぐらい見に行ったので
あ、はい。 うーん。 はい。 うん、う。 おお、2回続けてなんですか？それは。<chuckles>
うん、あ、うん。あ、そう、えっとね、同じ日じゃないんですけど、翌週に、もう1回1人で、よ夜の夜の部を見に行ったのを覚えてますね。
あ、はい。 うーん。 ああ、なるほど。うーん。ま、そうやって、あの、映画館、見に行かれる時とかって、あの、飲み物とか、なんか、あの、食べ物とか買われます？
ええ。 うん。 あ、もう、ほぼほぼというか、絶対買わないですね。<laughs> 絶対。ええ。
買わない、ああ、はい。 うんうん。なんか結構なんかポップコーン買ってみたいな、そういうそういう感じはい、ありますけど。
あ、あ、そうあの、うん、えっとね他の人のポップコーンの匂いはあの映画館っぽくてすごい好きなんですけど、なんかあの食べながら見るっていうのは私集中できなくって。なので、うん、食べ食べれないですね。どっちかと言えば食べないというか。
うーん。 はい。 ああ、すってことはあの家で見る時も全く食べないで見るっていう感じなんですか？
うん。 あ、ええ、食べないですね。すごい集中してみますね。
ほお。はい。じゃあ、なんかもっと集中できない場所、例えばあの飛行機の中で見るとかって、あのどうですか？
うん。あ。 あ、飛行機の中はね、見ますね。
うんうん。ああ。
うん、あれあれは何だっけ？えっともう他にねやることがなくって何しようみたいな感じで見るんですけど、でも普段ね、選ばないような映画がね、セレクセレクトされてて、なかなかあれもいい出会いだなと思いながら、うん、楽しみですね、あの時間。
なるほど。 うんうん。 はい。 うんうん。 なるほど。うーん。そうですよね。なんか、言われてみればなんか、に非日常ですからね。
うん。 あ、ほんとそうですよね。なんかあ、確かに。で、あの、飛行機の中ってなんか下手すると、全部見終わらないうちに到着しちゃうことがあって。それを後でね、えっと、自分の家で、見直すってことはありますね。
はい。 うーん。 ああ、ま、その、確かにありますね。そういうこと。うーん。
うん。 ね、途中でね、寝ちゃったりするとね。全部見きれなかったりして、失敗しますね。
はい。うーん。
ね。
あと、そうですね。なんか、うーんと、まあ、し今ストリーミングがありますけども、テレビで、なんか、色々番組でやってるってことはときになんか見られるっていうこともあります？
うん。 あ。 あ、そうですね。子供の頃はね、テレビよく見てたんですけど、もう私テレビ見なくなって何年経つだろう。もう、ご5年以上は見てないので、もうねテレビの映画はね、もうなかなか縁がなくなりましたね。
うんうん。 はい。 うーん。うん。なるほど。まあ、あれだったらなんか、途中でなんか、コマーシャルが入ったりとかってなんか、そういうのがありましたけどね。うーん。
うん。 あ、ほんと、そうですね。ええええ。昔は、そうですね。テレビで見るといえばあれでした。あれ楽しみにしてました。火垂るの墓ってわかります？
あ、はい。
火垂るのあのね、あの、戦争中の
あの、みやざえ。
うん、はね
え、あ、宮宮崎駿さんでしたっけ、あのはい。うん。
あ、そうですね。あのね、夏夏によくやっぱり、上映上映っていうか、放映されてて。うん、あれは毎年見てましたね。あれ楽しみに見てましたね。
はい。 うーん。泣けますよね、あれは。うんうん。
あ、そうです。もうね、ほんとね、切なくなりますね、あれ見るたびに。
ほんとに、うーん。
ええ。
ああ、あとなんかアニアニメで他のなんか見られるとかあります？
あ、あのですね、やっぱり子供がいるので、アニメ誘われるんですよ。
うん。 はい。
で、ドラドラえもんとかやっぱ見させられるんですけど
ああ。
あの、あれはですね、ちょっとほんと、申し訳ないんですけど、私もう、寝ちゃうんですよね。<laughs> そう。
はい。<laughs>
そう、あの、え、ドラえもん自体、昔から好きで見てたんですけど。もうなんかね、大人んなって見ると、なんか最後まで見れなくって、あのうん、ちょっと疲れてるのかなって感じるこことありますね。
うーん、うんうん。 なるほど。 うーん。じゃあの、お子さん連れて、あの映画館とか行かれることってあるんですか？
ね。 はい。 あ、行きます。あの誘われ誘ってくれるので、行きますね。はい。
うん。 はい。うーん、いいですね、それは。うーん、でもそうやってなんかずっと、あの続けていけたらいいなって思いますね。そうん。
うん、はい。 あ、そうですね。映画館ってやっぱ特別なので、うん、これからも楽しみに見て見ていきたいなって思ってます。
うーん。 はい。あ、今日はあの、どうも大切なお話、あの、聞かせていただいてありがとうございました。
うん。 あ、いえ、こちらこそ聞いていただいてありがとうございました。はい、はい、失礼します。
はい、失礼します。